بالضبط، كنت لسه هاقول لك، أنا كنت لسه هاقول لك يعني جرّب الجري، يعني الجري أصلًا رياضة جميلة جدًا و ويُعتبر الت التمرين أصلًا للجسم كله، أنت لمّا بتجري، أنت بتمرن عضلات جسمك كله تقريبًا يعني، آآ، فيعني لو موضوع الGym مرهق بالنسبة لك، آآ، جرّب الجري آآ، يعني مش موضوع بس اللي هو التعب بتاع المواصلات
إمم. والله ممكن، ممكن أخليها Routine مثلًا ثابت أو أخليها آه، أخليها حاجة ثابتة بقى في اللحظة دي، أنا في الأول أنا كنت باجري بسبب مثلًا أنا عايز أرُوح ألحق الباص ألحق كذا، فباجري في الشارع شوية، فت فما تتعداش الموضوع عن 5 دقايق مثلًا 10 دقايق. ف فالموضوع بيبقى مش مستمر ومش دايمًا ومش مدة كبيرة، فأنا ممكن أعملها Routine ثابت وأشوف هيحصل إيه بصراحة يعني، ممكن الموضوع يفرق شوية في نفسيتي حتى ويخليني إيه، أتحمس شوية إن أنا أقدر أقول بعد كده طَب ما أنا أرُوح أجري في الGym أحسن، الموضوع يخلي، يفتح معايا موضوع الGym ويخليني أقتنع بأنه مفيد وأريّح يعني.
امم. بالضبط. إمم. بالضبط امم. امم. بالضبط. وبُص وهاقول لك برضه على نصيحة تانية، أنت ممكن تجرّب الموضوع ال الجري أو الGym برضه، ال الصبح قبل ما ترُوح الشغل، يعني ي في ناس أول ما بتصحى من النوم الصبح بترُوح ال الGym بتبدأ يومها كده بال بالرياضة الأول، بحيث إن أنت ما تكسلش بقى بعد الشغل أو تروَّح من الشغل تعبان فتطنش ال الGym لأ، فأنت ابدأ بالGym أو الرياضة الأول، وبعدين رُوح الشغل. آآ، جرّبت تعمل حاجة زي كده؟
إمم. بصراحة أنا عمري في حياتي ما رُحت الGym قبل الشغل يعني، دايمًا باصحى على ميعاد الشغل بالضبط، خصوصًا أنا باصحى بدري أوي، باصحى الساعة 06:00 بس في Gym عندنا في المكان اللي أنا عايش فيه، بصراحة بيفتح 24 ساعة تصدق؟ أنا ما ما جاش في بالي قبل كده أرُوحه والGym ده كان بالنسبة لي مالوش عازه، أصل أنا 24 ساعة، أنا مش من كُتر أوي مش مش مقطّع والGym ومقطّعة بعضها معايا الرياضة عشان أرُوح أح أحجز فيه أو أتمرن فيه. فموضوع إن أنا أرُوح الصبح ده بصراحة أنت فتحته في دماغي، أنت طلعتها في دماغي أوي بصراحة يعني، أنا هاجرّب ده و وأطلع الصبح آه. بس هاضطر بقى إن أنا أصحى الفجر، أصلي الفجر بقى وأنزل والGym ساعة وأرجع تاني بقى ألبس وأرُوح الشغل، فهيبقى الموضوع بقى إيه، محتاج مني معافرة شوية، إن أنا أقدر أصحى بدري يعني.
امم. إمم. امم. يعني ج جرّب، امم.